Ma guarda, forse, ehm, sarà capitato, ma magari non ci ho fatto caso, perché in quel caso <chuckles> possibilmente non mi è piaciuto proprio il film, quindi fai <chuckles> di tutta l'erba un fascio, no, magari lo metti un po' nel dimenticatoio, perché secondo me ti colpiscono poi, ti restano impressi quei film in cui effettivamente, diciamo, è andato tutto bene, no? La colonna sonora, il i film, le scene e quindi poi magari ti lasciano quelli, un ricordo positivo.
Certo. Certo. Mh-mh. Certo, capisco. E quando senti una colonna sonora che che ti prende particolarmente, che emozioni ti suscita di n normalmente? Ecco, mh?
Ma allora, io penso che, ehm, il ruolo proprio della colonna sonora, ehm, in un film o in una serie, comunque diciamo in un prodotto cinematografico, vada a, mhmm, scandire un po' l'umore che tu hai mentre stai guardando la scena, no? Perché in base al all'umore proprio della della canzone che tu stai sentendo, vai un attimo a associare la scena, e dici: "Ah, questa è una scena felice, questa è una scena triste". O mi viene in mente, non so, magari in un film d'azione o in un thriller o addirittura in un horror, è è proprio la canzone a scandirti il momento in cui tu effettivamente ti devi un attimo spaventa Esatto.
Mh-mh. È preponderante, è fondamentale, perché molte volte poi anticipa proprio le scene, ehm, quindi tu sai già cosa sta arrivando insomma, e quindi lì la scelta è cruciale. Se sbagli, ehm, diventa un flop anche la scena stessa, no? Mh, certo. Ehm, per quanto riguarda i tuoi film preferiti, mi stavi parlando di, ehm, "Vampire Diaries", la serie, ci sia anche qualche film, che magari sei anche andata proprio al cinema perché, ehm, ti interessava di vederlo sul grande schermo, invece che in televisione, dove ricordi che la colonna sonora ti ha veramente colpita? Mh.
Mh-mh, mh-mh. Esattamente. Mh-mh. Esatto, sì, sì, sì, sì. <sniffs> Mh. Mh-mh. Ah mi viene in mente, ehm, sai i film della saga degli Avengers? Che ho visto tutti al cinema, e e quella sì, in quel caso secondo me proprio erano da vedere al cinema, anche per quello, cioè proprio perché era un'esperienza a 360 gradi, perché tu sì, sì, sì, assolutamente. In quel caso proprio la colonna sonora a parte bellissima, no? Ehm, era proprio parte dell'in dell'esperienza.
Mh-mh. Più sensoriale, eh.

Ho capito, quindi tu preferisci quando, ehm, hai più delle aspettative alte, diciamo, preferisci, ehm, recarti al cinema per guardare i film o ti piace anche guardarli dal divano di uhm, c di casa tua? Mh
Guarda, in realtà da questo punto di vista io sono più per guardare il film da casa, ehm, però ci sono appunto dei casi, come questo che ti citavo degli Avengers, in cui, mhmm, ti rendi conto che effettivamente è un film che è più godibile su uno schermo grande, uhm, con gli effetti sonori ben visi cioè be ben ben fatti, diciamo così. Cioè, con le casse al cinema è tutta un'altra esperienza rispetto a magari guardarlo sul sul PC o sulla TV, ehm, a meno che tu non abbia, non so ci sono gli appassionati che hanno i sistemi, ehm, surround Esatto.
Okay. Mh-mh. Mh-mh. Dolby Surround, esatto. Volevo chiederti se tu hai mai se sei un'amante del cinema, hai mai investito dei soldi in in dei sistemi particolari oppure hai un un salotto particolarmente confortevole con un uno schermo grande? Ehm, ecco, questo tipo di di domande legate proprio alla parte tecnologica del z del film. Mh
Mh. Mh. <tsk> Ma devo dire di no, da questo punto di vista io non sono particolarmente né appassionata, diciamo, di di questi dispositivi tecnologici, né un'esperta. Quindi, mhmm, io magari guardo il film da casa, ma lo guardo sul PC o lo guardo sul tablet o al massimo sulla TV, però no, non ho nessun dispositivo tecnologico, ecco
Mh-mh. E ti piace guardarlo da sola o ti piace avere delle persone intorno a te per per la visione?
Mhmm, mh-mh, no, io di solito preferisco stare da sola proprio perché <chuckles> mi piace concen sì, esatto, mi piace concentrarmi su quello che sto guardando senza nessun tipo di interruzione.
Okay. Te lo godi di più, no? Mh.

Sì, sì, sì, sì, sì, esatto. E ci sono tante serie TV che adesso, uhm, fanno proprio, mhmm, quasi da scout, no, per dei cantanti che poi diventano famosi cantanti, band diventano famosi proprio grazie, uhm, al fatto che siano stati inseriti, no, all'interno di una serie o di un film.
Mh. E avresti alcuni titoli da da condividere? Ehm.
Ma guarda, mi viene in mente come serie TV, uhm, The Vampire Diaries che per un sacco di anni ha fatto proprio questo ruolo, quasi di scout per tantissimi artisti che poi sono diventati famosi grazie a al fatto che fossero inseriti nella colonna sonora. Ora per esempio, mi viene in mente, ehm, un cantante, ehm, che si chiamava Ben ehm, Ben, qualcosa, non non mi viene in mente il cognome in questo momento, ma <chuckles> esatto. Eh, e lui proprio grazie grazie al fatto che sia stato inserito, in uno degli ultimi episodi di di questa serie TV poi, è diventato viralissimo, ehm, e la sua carriera poi è decollata proprio grazie a
Mh-mh. Okay, non c'è problema. <snorts> Magari verrà in mente più tardi. Mh-mh. È stato il trampolino proprio di lancio per diventare il famoso e farsi conoscere. Ottimo, ehm
Esatto, sì, sì, sì, sì, sì. Ma poi per esempio mhmm, scusa, scusa vai.
No, no dimmi volevo sapere un po' di più su altri film o serie che ti hanno colpita mh?
Mh-mh. Beh guarda, per esempio, uhm, una colonna sonora che a me piace tantissimo di di un film è quella di Chiamami col tuo nome, "Call me by your name", ehm per cui, ehm, Sufjan Stevens scritto proprio de dei brani, ehm, che sono diventati un po' un tutt'uno con il film, perché lui li ha scritti per il film e poi chiaramente il fan, ehm, li associa a quelle scene lì. Quindi, quella colonna sonora mi è piaciuta tantissimo, ma in generale anche di altri film, mhmm, come, non so, per esempio Orgoglio e Pregiudizio, la versione del 2005, ehm, quella colonna sonora è proprio secondo me sì, sì, sì, sì, sì, sì.
Mh-mh. Certo. Okay. Sei rimasta colpita anche da questa? Sì. Quindi credi che vanno proprio in concomitanza film e colonna sonora? Eh. Sì mh. Hai trovato hai trovato alcuni film magari dove dove sei stata un po', ehm, no abbattuta però non non ti è piaciuta la colonna sonora, rispetto magari alla qualità del casting o la qualità della sceneggiatura dove magari hai trovato le musiche che non non erano consone oppure non ti è mai capitato? Mh.
Sì, sì secondo me sì, moltissimo. Anche perch Mh-mh.